كنت لسّه هاقول لك حالًا، أنت بتمسك الموبايل أو لأ، فأنت قُلت دلوقتي إن أنت بتمسك الموبايل وخصوصًا قبل ما تنام، فطبعًا دي عادة سلبيّة جدًا م غلط جدًا وطبعًا بي بي يعني بيأثّر على المُخ وبيأثّر على الدماغ وبالتالي بيخلّيك مركّز أكتر فيه و والتليفون بيطلّع أشعّات وبيطلّع حاجات بتأثّر على دماغك، فبالتالي ما بتخلّكش عارف إن أنت تنام بشكل كويس وساعتها فعلًا آآ يعني نومك هيتأثّر وم وميعاد نومك هي اللي أنت المفروض مضبّطه هيتأثّر وهترجع بقى تاني لنَفْس الدايرة المقفولة. فأنت يعني المفروض لمّا تيجي تنام يعني تخلّي التليفون بعيد عنّك شوية كويسين، يا إمّا مثلًا حاسس إن أنت ه خلاص هت هتمسك التليفون وكده ممكن مثلًا إن أنت تسيبه في في أوضة تانية أو في الصالة بحيث إن هو يكون بعيد وتتكيّف وتضبّط الإضاءات بتاعة نومك وت وتكيّف كل حاجة وتبعد طبعًا زي ما قُلت لك إن أنت تشرب قهوة على نُص اليوم خلّيها على الصُبح، بحيث إن أنت تبقى فايق آآ في الصبح بس وتيجي على بليل تكون قادر إن أنت تنام، أنت إيه رأيك في كل ده؟
مضبوط. فاهمِك. والله جميلة أوي فكرة الموبايل دي، برضه أنتِ نبّهتيني ليها، لإنّي كنت حاسس إن هي حاجة بتساعدني على النوم ولكن لأ، طلع الموضوع على عكس تمامًا ما أنا كنت يعني متخيّل، بالإضافة لكده آمم موضوع الإضاءات والحاجات دي أنتِ برضه لَفتتِ انتباهي ليه، دايمًا أنا بيبقى في النور يعني إلى حدِ ما ع آآ بابقى لَمبَة كده مباشرة، يمكن دي بتقلقني شوية، فأنا محتاجة أخلّي الإضاءة غير مباشرة برضه علشان آه، يعني ما تقلقنيش. والله هاحاول أعمل الكلام دوّة، يعني موضوع القهوة مع موضوع تضبيط النوم إن شاء الله، يعني أنا حاسس إن هو التركيبة دي كُلّها على بعضها كده لو ضبّطتها إن شاء الله هتضبّط تركيزي طول اليوم يبقى تركيزي ثابت و ومستقر بإذن الله وما أقعش في مشاكل كتيرة. بجد أنتِ ال النصايح بتاعتِك يعني آآ أنا م يعني كانت رايحة عن بالي، يمكن عشان برضه ما كنتش مركّز أو كده، فحاسس إن هي كانت رايحة عن بالي شوية، فبجد أنا يعني باشكُرِك جدًا على وقتِك اللي سمعتيني فيه وباشكُرِك أكتر على نصايحِك الجميلة اللي أنتِ ادّيتها لي، شكرًا جدًا لي
إمم. أيوه. بالضبط. أيوه.

إمم. اتفضّلي كمّلي.
اتفضّل طبعًا، كنت باقول لك إن اللي هو فعلًا
بُصّي هو إمم، ال ال أنا مشكلتي دلوقتي زي ما باقول لِك يعني ال المشكلة اللي حصلِت في الحسابات دي إن واحد آآ يعني من الناس آآ المقاولين المفروض ليه 50.000 وواحد تاني ليه آآ 5000، فأنا قُمت عاطي ال5000 لل50 وال50000 لل5، طبعًا الرجل اللي خَد حساب زيادة ده يعني أكيد مش هيقول لي ليه، ف فأنا دلوقتي بقى قاعد ألِف حوالين نَفْسي والمشكلة فين والمشكلة فين، م المشكلة إن ال2 أسمائهم قريّبة من بعض شوية، وفي الآخر قعدت عملت جَرد للحسابات بتاعة الشهر كلّه من أولها لآخِرها عشان أعرف المشكلة فين وفي الآخِر مش عارف، فأنا مشكلة التركيز دي لو شايفة إن هي من النوم يعني ممكن تقولي لي أ أ أضبّط الدنيا إزاي؟
تمام. ه أيوه. إمم. أيوه. أيوه طبعًا، ممكن يكون عامل كبير النوم، النوم بيساعد الجسم وبيساعد الدماغ إن هو يشحن الطاقة آآ بحيث إن هو يبتدي يوم جديد، يعني مثلًا إن أنت تكون آآ يعني إن أنت تكون مثلًا بادئ آآ إن أنت تنام كويس و و وتضبّط الدنيا، ساعتها جسمك بياخُد الراحة الكافية ليه ويبدأ إن هو يدّيك طاقة، الطاقة دي أنت ب يعني بتبقى على مدار يومك في تركيز، في في في كلام، في استماع، في في في نتايج أنت بتعملها، فكُل الطاقة دي بتكون عمومًا آآ بتكون بسبب النوم، إن أنت نمت كويس، فبالتالي إن أنت عرفت تشتغل كويس، يعني مثلًا مش لازم طبعًا النوم كويس إن أنت تنام بال12 ساعة لأن النوم زيادة عن اللازم بيدخّلك زي ما يكون في دورة نوم جديدة، بتحس ساعتها برضه إن أنت مش مركِّز وكسلان وعايز تنام أكتر، النوم الصحّي اللي هو مثلًا آآ من 7 ل8 ل9 ساعات بالكتير جدًا يعني، 8 ساعات كويس جدًا للبني آدم إن هو يبدأ إن هو ينام ويرتاح، فممكن إن أنت تضبّط نومك، آآ قُل لي الأول قبل ك قبل إن أنت تض نتكلّم في موضوع إن أنت تضبَّط نومك أو كده، أنت بتشرب أي مُنبهات على مدار اليوم؟
تمام. فاهمِك.